Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, jetzt so bei dem Beispiel USA damals, ähm, da hatte ich noch gar kein Insta. Und, äh, ich war da total, hm, hm, <blows air> ja, also, das war für mich alles fremdes Territorium, sage ich mal. Das Einzige, was ich benutzt hatte, ist so 'n bisschen WhatsApp und so 'n bisschen Snapchat, äh Freunden mit Freunden in Kontakt stehen kann so. Aber so Insta, wo so manchmal schlimme Schlagzeilen so direkt auf der, ähm, Startseite irgendwie, ja, zack, angezeigt werden, das hatte ich damals noch gar nicht und habe mich dann hatte dann auch weniger Ängste, habe mich da weniger reingesteigert. Klar, ab und zu habe ich vielleicht mal, äh, deutsche Tagesschau ge geguckt, um zu sehen: „Okay, was geht überhaupt zu Hause ab?“ Oder mit Mama vielleicht über irgendwas geredet, aber halt eben nicht in diesem Ausmaß, wie ich's halt jetzt tue und, ähm, ja, deswegen schwierig.
Mhm. Okay. Ja. Ja, also, das kann ich absolut verstehen, ja, dein deine Gefühl, wenn man ständig nur, äh, traurige Nachrichten oder schlimme Nachrichten zu Gesicht bekommt, dass man dann selbst so 'n bisschen runtergezogen wird, ja? Es gibt in der Tat Studien, die auch belegen, je öfter und je häufiger und je länger man Social Media wie Instagram nutzt, äh, d so höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man oder dass Nutzer depressiv werden, ja? Das korreliert in der Tat und du musst ja auch bedenken, deswegen hatte ich vorhin die Frage gestellt, ob du dann auch auf die Nachrichten klickst, die du im in deinem Feed siehst, ja? Die das mit das Wertvollste in der heutigen digitalen Welt ist ja der Punkt Aufmerksamkeit, ja? Aufmerksamkeit ist wie so 'ne Währung geworden und die Leute, die auf Instagram posten, die oder zumindest, äh, viele Unternehmen, die das tun, die machen das nicht einfach nur so, sondern die versuchen damit ja auch Geld zu verdienen.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Mhm, hm.
Und wenn du dann da drauf oder je mehr Leute dann da drauf klicken und je länger die dann da drauf bleiben, umso mehr Geld verdienen die und wenn du dann da drauf drückst auf 'ne Link beispielsweise zu 'ner Nachricht auf Instagram, dann sorgt das ja auch dafür, dass der Algorithmus von Instagram weiß, was du sehen möchtest, was dich interessiert, ja, was dann wiederum dazu sühr da da dazu führt, dass du mehr davon mehr von dieser Art von Nachrichten angezeigt bekommst, ja? Und das ist dann so 'ne selbst wiederholende Schleife, was in deinem Fall natürlich bedeutet, dass du viel mehr von den negativen Nachrichten angezeigt bekommst, ja? Ähm, das heißt, auch wenn es jetzt vielleicht nicht
Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Hm. Richtig. Richtig. Ja. Mhm. Genau, ganz genau. Mhm. Mhm, mhm.
also, die Tendenz auf der Welt vielleicht nicht unbedingt abnehmend ist, was jetzt, ähm, diese ganzen Sachen betrifft, ja, kriegst du aber sehr, sehr viel davon angezeigt, ja, weil festgestellt wird, dass du dich dafür interessierst und dann befindest du dich wie in so 'ner kleinen Bubble, ja, wie in so 'ner kleinen Welt von dir selbst, ja? Kannst du das so bestätigen?
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.

Okay.
Ja, mich da total rein, bin f todtraurig. Ähm, und ja, das, äh das wird dann immer schlimmer, diese Angst. Einfach gar nicht mehr alleine irgendwie also, ich gehe schon alleine raus und so, ich mache schon alleine Sachen, aber jetzt so damals war ich in den USA, ich habe eigentlich mehr oder weniger jeden Bundesstaat erkundet. Das würde ich nie, nie, nie mehr machen jetzt, also, wirklich gar nicht. Und das ist halt schon schade.
Al das heißt Ja. Das heißt, wenn du solche Nachrichten auf Social Media entdeckst, wenn die in deinem Feed sind, dann klickst du dann auch drauf und liest die durch, ja?
Mhm. Schon, schon. Ähm, ich weiß ganz genau, was das mit mir macht, ähm, aber ich kann's ich kann's auch nicht wegklicken, weil ich mich dann irgendwie schlecht fühle, weil das ist ja was ganz, ganz Schlimmes und die ganzen Menschen leiden in dem, äh, Moment ganz, ganz dolle und dann tut mir das irgendwie leid, zu sagen: „Oh hey, bin da nicht mehr interessiert, will so was nicht mehr angezeigt bekommen“, oder so. Und das ist halt <sighs> ja, das ist halt 'n bisschen schwierig. Also, irgendwo will ich 'n Bewusstsein dafür haben, aber andererseits kann ich denen halt auch nicht helfen, mich so fertig mache und so reinsteigere. Ähm, ja, es ist es ist so bisschen schwierig, das so beides 'n bisschen zu vereinbaren irgendwie, ja.
Mhm. Ja. Ja, verständlich, verständlich. Würdest du schon sagen, dass jetzt dein Gefühl der Unsicherheit gleichzeitig und, äh, korrelativ damit zugenommen hat, wie stark du oder wie häufig du, äh, Social Media und auch Nachrichten nutzt oder liest?
Ja. <snorts> Ähm, um das ob das, äh ob mein Social-Media-Konsum zugenommen hat durch die schlimmen Nachrichten? Oder wie genau meinst du?
Nein, ähm, ob du jetzt das Gefühl hast, dass dein Gefühl der Unsicherheit zugenommen hat mit der frequenten Nutzung von Social Media und Nachrichten.
Mhm. Ach so. <snorts>